آه، <laughs> فعلًا الكشري رهيب، آه.
بالذات الشطة دي آآ، طب أنت بتعرف تطبخ والّا ما ب
آه طبعًا، أنا آخر حاجة عملتها تخ تا تخيل إيه؟ طبختها و طلعت روعة، ملوخية.
إيه؟ آه، تمام، آه لأ أنا الملوخية باعملها كتير، طب عملت محشي ورق عنب قبل كده؟
لأ، لأ، لأ، لأ، لأ، المحشي ده شغل ستات بقى لأ، صعب.
طيب أنا عايز أقول لك أنا قُلت أجربه، ما أنا عملت بقى كل حاجة ف ونفسي في محشي، فجِبت المحشي واتصلت بأختي و وصحاباتي وبتاع، و وأخدت وصفة وعملت كل حاجة لفيت أول صباع التاني، التالت، الرابع، جيت في الخامس شتمت، شتمت بجد وبعدين قعدت أفكر أعمل إيه؟ ما هي طب أسيبه طب أوديه لحد من أصحابي هنا يديه لمراته تعم <tsk> المهم جات لي إيه الفكرة قُمت جايب ورقة ف فكيت ال5 اللي أنا عملتهم وقُمت فرشت طابق طبقة ورق عنب وحطيت شوية رز باللحمة وبعدين ورق عنب والرز ورق عنب والرز ورق عنب والرز.
اهم. إمم. <laughs> امم. أيوه. إمم.
عايز أقول لك طلعت في الآخر أكنها صنية. و90% طعمها محشي يعني ما كانتش بعيدة أوي.
كويس والله. آه حلو والله، و طب أنت عملت ورق عنب والّا كرنب؟
لأ أنا لأ ورق عنب، ورق عنب.
آه، ورق العنب ده باشا، باشا ده.
بُص أنا باحب الكرنب، يعني بس آآ، لو جيت تقول لي <tsk> ورق العنب رقم 1 الكرنب رقم 2 الكوسه رقم 3 كده يعني، يعني فلما جيت أفكر <clears throat> بس تصدق إن أنا اكتشفت إن أنا لو حبيت أعمل محشي تاني، أعمل الكوسه هيبقى سهل، لأن الكوسه إن أنت تأورها مش صعبة.
إمم، إمم. س آه، س أسهل.
لكن الورق العنب إن أنت تلف دي مشكلة، مشكلة يعني.
آه. <laughs>
أنا كرهت نفسي، أنا كرهت نفسي.
فعلًا <laughs> فعلًا مشكلة.
أنا أنا عايز أقول لك آه، أنا أنا فعلًا كمان أنت بتقول في إيطاليا، أنا من ضمن الدول اللي نفسي أزورها إيطاليا لأن أسمع إن إيطاليا فيها كمان غير الموضوع دوّة غير اسمه برج إيفا المايل آآ، على ما أتأك ما اتذكر.
آه. لأ، بُص أنصحك تيجي إيطاليا، عشان بجد روعة في السياحة، هي العيشة فيها صعبة لكن السياحة إيه؟
البرج المايل ده. هي فينيس في إيطاليا؟ فينيس؟ فينيس؟ واو! آه، دي مكان برضه أنا نفسي أزوره حاطه على الtravelling list بتاعتي يعني آه.
آه طبعًا موجودة في إيطاليا، طبعًا، طبعًا. هي آه، هتعجبك، هتعجبك، طبعًا، طبعًا.
على العموم أنا عايز أقول لك بجد الوقت جري، وجوّعتك وجوعتني، <laughs> يلّا أنا مبسوط بجد اتكلمت معاك، ربنا يخليك ماشي مع السلامة، إن شاء الله، باي باي، سلام.
<laughs> إمم. ماشي أسمعك تاني إن شاء الله، مع السلامة.

بصراحة ما ما باحبهمش للأسف، آه ما باحبهمش آه، لا، لا، لأ الكبدة الكبدة باكلها بس مش كتير، بس باعملها أنا، باعملها إسكندراني بجد، يعني درست الRicetta يعني من على الYouTube وأنا باعرف أعملها.
اهم. آآ، يعني أنت ما جربتهمش خالص؟ آه. تمام. آه، هو أنت أصلًا إسكندراني؟
أنا أصلًا بابايا من إسكندرية، بس أنا يعني ب يعني بصراحة يعني ما رحتهاش كتير يعني فاهم؟
آه. لأ بس أنت لما بتنزل مصر ما بتنزل أكيد على عيلتكم فعيلتكم في إسكندرية صح؟
يعني آه آه بصراحة أنا ليَّ عيلة في إسكندرية والقاهرة والمنصورة نفسها كCity.
ياه! ده أنت متشحطط. <giggles>
امم. لا، لأ و والدتي من المنصورة ووالدي من إسكندرية، فأنا ليَّ بيت هنا وبيت هنا.
آه، تمام، تمام. طَب والقاهرة بقى؟ <chuckles>
بس أنا لما ل لما بانزل باروح فين أكتر، بصراحة باحب المنصورة أكتر.
تمام ما أعرفش بس المنصورة محافظة أنت بتتكلم في إيه؟
بس Cairo Cairo Cairo أنا أصلًا كنت أ أ أنا عشت فيها حوالي 4 سنين كنت قاعد في 6 أكتوبر، كنت شغال هناك.
اهم. آه. لأ بس بس بس يعني أنا عايز أقول لك أنت بتفضل المنصورة على إسكندرية إزاي يعني؟! يعني إسكندرية بلد وبحر.
هاقول لك ليه، عشان أنا باحب الحاجات آه، إيه، طَب أنت طَب أنت لو سا طَب أنا حكينا في الموضوع ده قبل كده، لمّا قلت لك أنا مش باحب USA وبرَّه خططي خالص ليه؟ عشان كبيرة، ما باحبش ال المناطق ما باحبش ال المدن الكبيرة.
آه. آه. هو أنا مش فاكر إن أنت قُلت لي الكلام ده. على فكرة فيه آآ أنا آسف، آه، تمام <giggles> أنا نسيت إحنا بنتكلم في إيه؟ تمام <giggles> آه.
آه، يمكن حد تاني، يمكن حد تاني. آآ ماشي أوكي، هاقول لك هاقول لك، أنا ي أنا بصراحة طَب لأ، طَب لو أنت قلُت لي، طَب أنت بتحب السفر؟ آه، طَب هتيجي USA؟ هاقول لك لأ، ليه؟ I Don't Care عشان كبيرة أوي، ويعني وم مافيش حاجة فيها بت
تمام. لا، لا، لا، لا، لأ بُص، بُص أنت لو جيت تتكلم على أ أمريكا أمريكا بالضبط كده عبارة عن قارة يعني إيه؟ يعني عايز تروح مكان ضيق كده و هتلاقي، عايز ترُوح مكان خُضرة و هتلاقي، عايز ترُوح شرم الشيخ اللي هي Florida هتلاقي، عايز ترُوح حِتّة الجو فيها ما بيتغيرش كتير ما بين الشتا، هتلاقي، أنت فاهم قصدي؟ عايز ترُوح تلاقي فيه حِتّة أغلبها بيض هتلاقي، أغلبها سود هتلاقي، أنت فاهم، يعني بُص أمريكا دي قارة، يعني أنت متخيل الولاية اللي أنا قاعد فيها دي أ-احتمال ولاية من ال50 في الأغلب هي أكبر من إيطاليا يعني أ فاهم قصدي؟ ف
امم. امم. آه. بالضبط. صح، صح، صح، صح، فأنا فأنا بصراحة مش باحب الأماكن الكبيرة، طَب أنت بتقول لي طَب أنت ليه بتفضل المنصورة على إسكندرية؟ إسكندرية جميلة طبعًا وكل حاجة، بس أنا باحب المنصورة عشان صغيرة.
لأ، هو أنا سألتك مش كده، أنا سألتك أنت دلوقتي نازل عايز تتفسح، فما تقنعنيش إن أنت في المنصورة بتلاقي أماكن للفسحة أكتر من إسكندرية، مش ممكن!
آه. لا لا لأ لأ ك كفسحة أنا ب أنا مثلًا بالف كتير بقى، مرسى مطروح، العلمين، مرسى علم، غردقة، بالف كل حِتّة، لكن أنا عشت فين؟ أنا عشت يعني مثلًا قعدت أنا في مصر فترة، عشتها فين؟ عشتها في المنصورة، فضلتها عن إسكندرية عشان صغيرة.
اهم. بالضبط آه. تمام. اهم، طَب قل لي إيه الأكلات المش المشهورة في المنصورة؟ إيه أكتر أكلة بتلاقي الناس بي بيجاملوك بيها لما ترُوح تزورهم في المنصورة؟ لإن أنا ماليش في ال أنا ما ما ما ما رح أنا ليَّ صاحب صديق من المنصورة على فكرة، ف واشتغلت معاه فترة طويلة يعني، بس أنا ما عنديش فكرة المنصورة مشهورة عندك فكرة عن المنصورة؟
فهي المنصورة جميلة. امم. امم. امم. الصراحة جميلة، آآ، أنا أنصحك لو نزلت مصر والله زورها هتعجبك أوي.